Also, na ja, ich bin grad in 'ner Situation, ich komme, ja, relativ frisch aus 'ner Trennung
Mhm.
und das war das hat mich schon sehr ja, hat mich schon getroffen wie 'n Zug, muss ich sagen, weil das war für mich auch so die 1. wirklich lange Beziehung, wo ich auch schon so 'n bisschen ja, schon mir auch 'ne Zukunft ausgemalt habe, wo ich mir auch hätte vorstellen können, dass das mit uns in Zukunft, ja, gut wird, dass wir uns da was zusammen aufbauen können. Ich bin auch sehr weit für diese Person von meiner von meiner eigentlichen Heimat weggezogen und jetzt kam diese Trennung so urplötzlich ohne vorige, ja, körperliche oder oder emotionale Entfernung. Ich glaube, meine meine ehemalige Partnerin hat zwar für sich so 'n bisschen das natürlich emotional abgeklärt, bevor sie das entschieden hat, aber mich hat's wirklich so aus dem Nichts getroffen und das hat bei mir so 'ne so 'ne riesige Unsicherheit jetzt kreiert. Einerseits natürlich für neue Beziehungen, aber auch für die Zukunft, jetzt generell, wie's für mich weitergeht und wie der Weg danach aussieht, ne?
Ja. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Verstehe. Ja, das ist natürlich ich glaube, sehr, sehr schwierig, da erst mal keine Uns Unsicherheiten nach so einer langjährigen Beziehung irgendwie rauszuziehen. Ähm, hatte sie denn erwähnt, warum sie letztendlich den Schlussstrich gezogen hat?
Mhm. Ja, das ist so das nächste Problem, was mich daran wirklich sehr verletzt hat, weil klar hatten wir, äh, viele Gespräche und auch versucht, klärende Gespräche zu führen. Und sie hat Kritikpunkte an der Beziehung geäußert, die ich durchaus nachvollziehen kann und auch ähnlich gesehen habe. Für mich waren das aber oder wären das keine Punkte gewesen, wo ich gesagt hätte: „Jetzt, ähm, das das geht hier total den Bach runter. Wir steuern hier aufs Ende zu.“ Hätten wir jetzt- weiß ich nicht- äh, wochenlang jeden jedes Wochenende das gleiche Gespräch geführt über die gleichen Sachen, hätte ich gesagt, okay, das zündet hier mit uns irgendwie nicht. Aber so war's halt leider nicht. Es war das 1. Mal, dass es wirklich so klipp und klar angesprochen wurde und als Reaktion darauf direkt die Beziehung beenden, fand ich einfach, ja, sehr schwierig. Sie wollte zum Beispiel einfach ja, sie hat 'n Problem damit, dass wir also, generell meinte sie sie hat sie gemeint, dass wir unterschiedliche Zukunftsperspektiven haben, weil sie war immer eher so 'n ja, so 'n träumerischer Mensch und ich immer eher so 'n bisschen Realist und ich habe jetzt, weiß ich nicht, nicht 2, 3 Jahre Urlaube im Voraus geplant oder so, sondern immer maximal vielleicht mal die nächste Woche und das hat sie so 'n bisschen gestört, glaube ich.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Okay also, g ist vielleicht auch so 'n bisschen die Unsicherheit da drinnen, dass du vielleicht gar keinen ja, keine Ahnung davon hattest, dass es jetzt wirklich sie da drüber nachgedacht hat die Beziehung zu beenden. Ich meine Trennung ist ja nicht was einfach von heute auf morgen passiert, das ist ja meistens, äh, 'n längerer Prozess und irgendwie Gedanken, die schon seit Wochen oder sogar Monaten irgendwie kreisen, ähm, und vielleicht ist die Unsicherheit bei dir so 'n bisschen, dass du gar keine Ahnung hattest, dass es in ihr vorgeht. Mhm.
Hm. Genau, auf jeden Fall, weil in diesen Gesprächen hat sich auch herauskristallisiert, dass sie, wie du auch schon sagtest, schon sehr lange auch darüber nachgedacht hat, also, mindestens mal 3, 4 Monate meinte sie und sie hat damit auch super viel, ähm mit Familie und und nahestehenden Freunden geredet und das finde ich halt so schade, weil nie das Gespräch dann wirklich mit mir gesucht wurde, also wirklich der Person, die's dann die's dann auch betrifft und da frage ich mich natürlich, ja, habe ich da irgendwas falsch gemacht, hätte ich irgendwie kommunikativer noch noch besser sein sollen, hätte ich ihr mehr das Gespräch anbieten sollen oder suchen sollen? Das das schürt wirklich, äh Unsicherheiten u und auch noch Ängste für zukünftige Beziehungen, wie man sich dann da am besten verhalten sollte.
Ja, okay. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich meine, ähm, dass du dir da die Unsicherheiten machst, das ist glaube ich würden den meisten Leuten so irgendwie ergehen. Du musst dir halt einfach generell bewusst sein, ähm, dass die Beziehung jetzt, äh, wahrscheinlich geendet ist, dass, äh, sie den Schlussstrich gezogen hat für sich selber, wahrscheinlich schon eine längere Zeit und, ähm, das zei zeigt ja auch einfach, dass sie nicht das Gespräch mit dir gesucht hat, äh einfach davon, dass sie auch schon relativ, glaube ich, entschlossen war und nichts ändern möchte. Ich glaube, jemand, der wirklich den Willen hat, was zu verändern oder was besser zu machen und wirklich jemanden etwas stört, der aber mehr an der Reparatur arbeiten möchte, anstatt wirklich den Bruch zu begehen. Da ist es ja dann wirklich, ähm, dass, äh, irgendwie auf einen zugekommen wird, geredet wird oder ihre Freundinnen, wie auch immer ihr das geraten haben, aber anscheinend war, ähm, ihre Ausgangslage vom Gespräch her eher so angelegt, dass es wirklich, ähm das Ende die einzigste Lösung war, also, irgendwie logisch vorstellbar in die Richtung, ne?
Mhm. Hm. Hm. Mhm. Ja, definitiv. Also, wie du jetzt auch schon sagtest, es war es war jetzt auf definitiv kein, ähm, Gespräch über Probleme in der Beziehung, sondern eher so 'n schon schon so 'n Trennungsgespräch, ne? Definitiv und das ist auf jeden Fall auch endgültig, würde ich sagen. I natürlich am Anfang habe ich dann noch so 'n bisschen, ja, irrational nachgehangen, ne, und gehofft, dass das dass das vielleicht noch mal gut gehen könnte oder dass wir da noch mal irgendwas, ähm, reparieren könnten. Wir haben auch zu Beginn war sie sehr entschlossen und dann, ja, habe ich halt das Gespräch gesucht und versucht sie da so 'n bisschen zu verstehen und ja auch meine, ja, Bereitschaft klargemacht, auch Sachen zu verändern, definitiv. Und dann hatten wir erst mal 2, 3 Tage noch so 'n bisschen ja, noch 'n bisschen was genommen, waren mal wandern und so. Und ich fand die Zeit eigentlich auch sehr, sehr schön und sie m sie meinte auch, dass sie das sehr schön fand, aber dann wollte sie sich schlussendlich dennoch trennen. Also, ich glaube auch, dass sie das schon sehr so mit sich selber ausgemacht hat und ja, jetzt ist natürlich das Problem, jetzt wohnen wir hier noch zusammen in der Wohnung und das läuft auch noch 2, 3 Monate, das heißt das kommt noch on top. Das ist super doof und genau generell die Zukunft ist jetzt auch so so super ungewiss, ist einfach einfach schwierig. Das merkt man auch im Alltag, ne?
Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja. Mhm. Okay, mhm. Ja. Ah. Mhm. Ja. Gut aber du scheinst ja wirklich, ähm, auch 'ne Person zu sein ich meine, ähm, du warst hast natürlich sehr sehr viel Zeit mit deiner Partnerin verbracht, auch gerade wenn ihr zusammen gewohnt habt und deine Unsicherheit liegt auch so 'n bisschen in der Zukunftsperspektive, aber du musst dir auch, äh, hoffentlich bewusst sein, dass du dein eigener Mensch bist und, ähm, auch irgendwie deine Wünsche und deine Prioritäten im Leben sollten ja auch n von dir innerherz kommen. Also, ich glaube, du hast bestimmt Sachen im Leben, die du gerne verfolgen möchtest oder deine Zeit investieren möchtest in diese Sachen, die haben ja nicht unbedingt immer was mit dem Partner zu tun. Hast du da vielleicht so 'n bisschen, ja, äh, so 'n Lichtstrahl, den du irgendwie folgen kannst? Also, gibt es da irgendwas im Leben, wo du sagst: „Okay, das ist total mein Ding, das möchte ich weiter verfolgen."
Mhm. Mhm. Mhm. Also klar, es ist mir bewusst, dass ich irgendwie auch, äh, mein eigener Mensch bin. Erst mal dazu, aber so, ich bin für diese Beziehung, äh, sehr weit von zu Hause weggezogen und das heißt, sie war erst mal so meine einzige Bezugsperson hier, deswegen fällt fühle ich mich grad einfach als würde ich so 'n bisschen fallen, ne? Ich fühle mich schon so 'n bisschen hilflos. Ich studiere jetzt hier aktuell und ich glaube, dass ich dass dieses Studium mir dabei auf jeden Fall helfen kann, so wie so 'n kleiner Lichtblick zu sein, wie du meintest, weil also, mi mir machts sehr viel Spaß, ist allerdings auch 'n sehr, ja, arbeitsintensives Studium. Das Thema ist recht schwer und ich glaube, dass ich mich in Zukunft da sehr reinstürzen werde, aber aktuell fühlt es sich einfach alles so 'n bisschen ja, so 'n bisschen stumpf abgestumpft, 'n bisschen dumpf an, als würde über allem so 'n so 'n kleiner grauer Schleier liegen und das fühlt sich einfach 'n bisschen, ja, sinnlos an alles grade, ne, weil man oder ich denke mir so, ja, ich habe grad irgendwie, ja, vielleicht, äh, 'ne große Liebe von mir verloren und jetzt jetzt soll ich ja direkt wieder normal funktionieren. Das ist einfach sehr, sehr schwierig aktuell.
Ja. Mhm. Ja, klar. Mhm. Verstehe, okay. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ne, also ich glaube, niemand würde dir empfehlen, direkt wieder normal zu funktionieren oder auch irgendwie direkt dich in den Alltag zu stürzen. Ähm, es kommt natürlich auch auf dich selber an, wie gehst du mit, äh, der Sache um? Bist du eine Person, die wirklich die aktive Ablenkung braucht, die Unterstützung von Familie, von Freunden braucht, ne? Also, äh, dass du da wirklich konkret sagst: „Hey, ich würde jetzt gerne mit 'nem Freund drüber reden oder ich würde gerne, äh, da und da mehr Zeit investieren, damit ich eben mit diesen Gedanken damit ich die verarbeiten kann." Oder bist du eine Person, äh, die wirklich Ruhe braucht, äh, Logik braucht, um das alles nachzuvollziehen und auch so 'n bisschen, um sich davon zu lösen? Das ist jetzt natürlich 'ne Frage. Wie gehst du denn was würdest du sagen, wie gehst du damit um?
Ne. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Also, vor allem jetzt in dieser 1. Phase der Trennung bin ich sehr, ja, schon eher in mich gekehrt. Ich habe natürlich auch schon mal mit mit mit Freunden und Familie drüber geredet, aber ich glaube, ich brauche jetzt vor allem am Anfang einfach 'n bisschen Zeit für mich, um das zu verarbeiten, weil ähm, wir hatten zwar auch schon klärende Gespräche, aber so 'n ja, so 'ne richtige abschließende Erklärung, die fehlt mir persönlich noch so 'n bisschen, dass ich wirklich dann auch auch neu anfangen und weitermachen kann, eben weil wir jetzt auch noch zusammenwohnen und da kann man sich natürlich sch super schwierig nur ausm Weg gehen, ne? Man sieht sich jeden Tag und es ist auch nicht so, als wären die Fronten zwischen uns irgendwie verhärtet. Also, das ist noch in noch in in 'nem in 'nem Maß, was okay ist und das macht's einfach super schwierig, das wirklich wirklich anfangen zu verarbeiten. Ich habe zum Glück jetzt in Zukunft ich werde dann natürlich umziehen, jetzt sogar also, ich werd werde wieder zurück in die Heimat ziehen, in die Nähe meiner Familie und in die Stadt, in die ich ziehe, da wohnt zum Glück auch meine Schwester und ich glaube, wenn ich diese, ja, diese a diese anfängliche Trauer jetzt überwunden habe, ich glaube, da bin ich jetzt auch schon auf 'nem sehr guten Weg und dann vor allem auch diese räumliche Distanz dann geschaffen habe, indem ich mich halt woanders hinziehe, dann hilft's mir, glaube ich, dann auch schon sehr einfach viel dann auch mit meiner Schwester und ihrem Freund zu unternehmen. Die haben mir schon angeboten, dass wir dann auch ganz viel zusammen machen und so, deswegen da da freue ich mich drauf und ich glaube, dass dann wirklich so 'n erst so 'n Heilungsprozess für mich anfangen kann, ne?
Mhm. Okay. Ja, klar. Mhm. Das stimmt, ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, definitiv und sei dir auch bewusst für sie ist es definitiv glaube ich auch nicht einfach. Also, ich glaube 'ne Trennung ist nie einfach, wenn man sich trotzdem gele geliebt hat, ne? Ähm, also, sei dir da auch glaube ich einfach bewusst, dass jeder auf seine eigene verschiedene Art heilt und wenn du sagst, dass es dir wirklich helfen wird in Zukunft äh, wö wegzuziehen, deine eigene Space wieder aufzubauen und dann kann's ja auch wieder in so 'ne Routine rutschen und ganz oft, wenn man so 'n rotiert routinen-basierten Alltag hat, man studiert, man macht das, man macht das, dann ganz oft liegt man einfach abends im Bett und dann v verschwinden die Gedanken auch so 'n bisschen von selber. Also, wenn man wirklich wieder ins tägliche Leben einsteigt, aber, äh, solange du wirklich noch deine Zeit brauchst und auch dir bewusst bist, dass du da erst mal, ja, abschließen im Kopf musst, natürlich bevor du irgendwie körperlich wieder in dein Alltag gehst. Ähm, nimm dir auf jeden Fall Zeit. Ich würde dir auch wieder empfehlen, ne, rede vielleicht mit Leuten, die dir nahestehen oder so was. Ähm, vielleicht, ähm, konzentriere dich auf Sachen, die dir Spaß machen, die dir gut tun, ne? Das kann alles sein und falls du damit irgendwie noch Struggle oder so was hast, kannst du ja auch gerne äh, viele schreiben ja dann auch zum Beispiel irgendwas auf, um ihre Gefühle zu verarbeiten. Das hilft ja auch ganz vielen oder einfach mit, äh, a anderen Leuten drüber reden oder treffen mit Freunden oder so was oder vielleicht fährst du mal wieder in die Heimat. Es gibt ja ganz, ganz viele, ähm, Aktivitäten, die dir da auf jeden Fall unterstützen können. Ich will dir jetzt nicht den Schmerz abschreiben. Ich glaube, nichts kann davon irgendwie deinen Kopf einfach so l die Gedanken löschen, aber es kann unterstützen, genau. Na ja, das ist meine Empfehlung dann. <chuckles>
Mhm. Ne. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja. <chuckles> Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das sind alles wirklich sehr, sehr gute Ratschläge, vor allem auch das mit dem, ja, die Gefühle mal aufschreiben. Ich habe schon öfter so gehalten, dass ich in schwierigen Lebensphasen so 'n bisschen, ja, Tagebuch schreibe und das hilft dann auch schon sehr, die Gedanken einfach zu ordnen, ne? Also, ich denke, das werde ich machen. Vielen, vielen Dank dir fürs Zuhören und für die tollen Ratschläge. <chuckles> Danke. Ja.
Ja. Mhm. Ja, okay. Mhm. Gerne, gerne, ich wünsche dir alles Gute, man sieht sich.